เออ เราก็ตอบกลับไปแบบ เขาก็ สมมุติเขาพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่ง เราก็บอก ไม่ใช่ ๆ หนูไม่ได้ทำอย่างงี้นะ แล้วทำไมต้องมาว่าหนู อะไรงั้น อย่างงี้ ก็จะเถียงกลับไป เออ อย่างน้อยก็จะเถียงกลับตลอด ถ้าหากว่าเราไม่ผิดอะนะคะ แล้วทีเนี้ยพอ ขึ้นมาก็เริ่มเรียนรู้ค่ะแบบ พอเรามีเพื่อน ใช่ ม ใช่ไหมคะ เราโตขึ้นมา เพื่อนนี่แหละสอนเรา เพราะว่าเราอะเจ็บจากเพื่อนมากเลย ตอนนั้นอะก็จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหม ตอนสมัยมัธยมอะค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า ตอนนั้นเราก็ ด้วยความที่แบบเราเคยทำตามใจอะไรตัวเองมาตลอด อยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าอยู่กับอา เราก็เถียง ๆ ๆ แต่พอเนี้ย พอมาอยู่กับเพื่อนอะค่ะ เขาสอนเราโดยอ้อมเลยค่ะ พอเราอะเริ่มแบบว่ามีปัญหากับเพื่อนหรือว่า เออ พูดอะไรแล้วไม่ถูกใจกัน อะไรเงี้ย เราก็จะเถียงเพื่อน แล้วก็ แล้วสวนกลับเพื่อน มันทำให้มีความห่างเหินกับเพื่อน เพื่อนก็เลยบอกว่า ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเรา ไม่อยากจะคบกับเรา เออ
อะฮะ อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อา อ๋อ เออ ครับ นิดหนึ่ง นิดหนึ่งที่บ้านนี่คือเป็น มีพี่น้องไหมครับหรือว่าเป็นลูกคนเดียว?
ได้ค่ะ อ๋อ มีพี่น้องค่ะ ก็จะเถียงกับน้อง ทะเลาะกับน้อง
<laughs> โอเค ๆ อะ ๆ ๆ ๆ ๆ มาที่เพื่อน มาที่เพื่อน มาที่เพื่อน
ใช่ แต่ ใช่ ได้ ๆ แต่จริง ๆ พ่อกับแม่ก็เคยสอนเรานะ ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ ส ไม่สอนเรานะ เขาบอกว่า เออ ไม่ควรเถียงผู้ใหญ่นะ แต่เราแบบว่าเหมือนกับเป็นเด็กดื้ออะ ไม่ค่อยฟื้อ ไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่พอ
ครับ อือฮึ อืม จริง ๆ แล้ว มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ โทษพ่อแม่ไม่ได้เลย
ใช่ ๆ ใช่ จริงด้วยค่ะ พอเรามาเจอเพื่อนนี่แหละค่ะ เพื่อนนี่แหละค่ะ สอนเราอย่างดีค่ะ โอ้โฮ จำฝังใจเลยค่ะ พอเรา พอเราคบเพื่อน แล้วเพื่อนไม่คบเราอะค่ะ เพราะว่าเรานิสัยไม่ดีค่ะ เพื่อนตีตัวออกห่างจากเรานะคะ โอ้โฮ ตอนนั้นทำไงคะ ว้าเหว่มากเลยค่ะ รู้สึกห่างเหินกับ อืม พวกวัยรุ่น
ครับ ใช่ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อันนั้นคือเป็น ลักษณะเป็นเหมือนเพื่อนให้บทเรียน หรือว่าเพื่อนเขาสอน หรือว่าเพื่อนเขาตั้งใจเลย?
ใช่ เพื่อน เพื่อนน่ะไม่ได้ตั้งใจจะสอน หรือว่าให้บทเรียนหรอก แต่ด้วยความที่แบบว่า เอ่อ มันเหมือนกับ มันเหมือนกับให้บทเรียนนั่นแหละ เพื่อนให้บทเรียนเรา แต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะ จะสอนหรือให้บทเรียนแหละ แต่ด้วยความที่แบบว่า เอ่อ เพราะเรานิสัยไม่ดีไง เพื่อนก็ตีตัวออกห่าง เขาก็ไม่อยากจะคบเรา มันเลยเป็นการได้บทเรียน ให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่า อ๋อ การที่เราพูดไม่ดี พูดอะไรไม่คิด แล้วพูดปุ๊บก็ขึ้นปั๊บ อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เรา มันเป็นการผลักไสเพื่อนเราให้ห่างเราออกไปอะค่ะ ทำให้เพื่อนเราไม่ ค่ะ อืม เหมือนแบบ
อะฮะ อะฮะ อา ๆ ๆ ครับ อือฮึ อืม ครับ อือฮึ อือฮึ อา พูดยังไง? ลองไป เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ? เหตุการณ์มันเป็นยังไง? ไหน ไหนลองลำดับให้ฟังหน่อยว่า เพื่อนเขาพูดมาแบบนี้ แล้วเราโกรธ แล้วเราพูดออกไปยังไง? แล้วทีเนี้ยมี เขาเรียกว่าอะไรอะ สัญญาณอะไร ที่แบบ ฉันจะไม่ยอมแล้ว กับการที่เพื่อนพูดแบบนี้มา ณ ตอนนั้นน่ะครับ
มัน โอ้โฮ อืม อืม อืม จำไม่ได้เลยนะ แต่ว่าจำได้คร่าว ๆ ว่า สมมุติว่า ไม่ว่าเพื่อนพูดอะไรมาก็แล้วแต่ที่มันผิดหูแล้วกัน แต่จำไม่ได้จริง ๆ เพราะว่ามันหลายสิบ ปีแล้ว
อะฮะ